हाँ, बिल्कुल, अ, जैसे कि मैं मुझे तो 2 दिन अगर मैं घर में रह गई, बारिश हुआ, कहीं बाहर नहीं निकले, तो मुझे तनाव लगता है, कि पता नहीं कैसे अ, जैसे कि मूड ऑफ़ हो जाता है, थोड़ा-सा अलग मूड रहता है। तो मैं तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा टहल के आती हूँ, तो मुझा मुझे फिर से एक एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे में आप पूरे साल भर तो घर में बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते हो। अ, थोड़ा-सा जाना-आना करना चाहिए, बिल्कुल साल में महीने में एक बार तो निकलना चाहिए, कहीं न कहीं। महीने में भी नहीं हो पाया, तो 2-3 महीने में कम से कम आपको जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ में मिलना चाहिए, अगर आप परिवार से दूर हो, तो बिल्कुल परिवार से मिलना चाहिए। देखिए, परिवार से जब आप मिलते हो ना, एक अलग ही ऊर्जा आप में आ जाती है, ये चीज़ तो है। परिवार, परिवार होता है, खून का रिश्ता है वो। तो उसमें अलग ही एनर्जी, जो है, भर जाती है, जी। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, सफर जब आप सफर करते हैं, तो आपकी कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको बहुत खुशी देती हैं? जी।
अच्छा। ओह हो! जी। हुँ। बिल्कुल नहीं। हाँ, करना ही चाहिए। जी, सही कहा। हुँ। हाँ। जी, ये तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और मुझे लगता है, कई बार हाँ, हाँ, पूछिए।